Là j’ai eu j’ai eu un problème en fait, heu, l'an l’année dernière quand, heu, quand j’étais en fait je me suis lancé à fond dans la 3D et vraiment j’étais super, heu, motivé, et j’avais, heu, genre un un but. Au bout, il y avait un concours artistique et heu, en fait, à la fin, heu, du concours, bah, j’ai réussi à faire, heu, mon truc en 3D et tout. Je me suis donné à fond et je suis arrivé 4ème au concours. Alors il y en a, ils diraient: «4ème, c’est déjà bien» et cetera. Oui voilà, mais moi en fait je j’étais, j'étais pas bien ouais, vraiment, heu <sucks teeth> Je vou je voilà, j'é j’étais vraiment peiné d’arriver juste au pied du podium, de pas réussir à me mettre sur le podium. Et en fait, mine de rien, alors déjà c’était aussi parce que j’avais vraiment travaillé énormément pendant genre 1 mois et 1/2. Mais du coup, j’ai perdu à fond de la motivation. J’ai senti genre que bah, je me suis remis beaucoup en question. J’ai commencé à me comparer beaucoup aux autres et ça a fait que j’ai carrément arrêté de de faire de la 3D très vite après. Et j et en fait j’ai peur que ça me m’arrive de nouveau tu vois, même si je suis ultra motivé, que j’adore ça. C’est quand même ça me trotte un peu dans la tête parce que c’est arrivé une fois et et et du coup, ouais, ça m’inquiète quoi.
Bien! Bien sûr. Je comprends. Mmh mh. Waouh! Je co je comprends et hem, déjà la 1re chose, il faut que tu comprennes que ce sentiment est tout à fait normal. Heu, peut-être que tu avais des attentes, heu, incroyables et que tu te voyais, heu, déjà, heu, gagner, et et et c’est très bien. Hem, peut-être que cet, heu, cet échec, hem, dans la façon dont tu le dis on dirait plutôt un échec. Hem, c’est peut-être un un tremplin ou une chance à venir. Heu, est-ce que tu tu arrives à voir un petit peu que ça ça peut être, peut-être, heu, un rebond?
Oui, heu, alors maintenant oui, heu, là avec le plus de recul, heu, bon je vois tout à fait tout le positif qu’il y avait, et même moi personnellement j’ai appris énormément de choses parce que je suis parti de vraiment de 0, et bon, bah, j’ai fait face à plein d’obstacles. Heu, ça m’a montré que j’étais je pouvais faire je pouvais faire preuve de de, bah, de pugnacité, de résilience, heu, donc ça ça n’a pas été forcément négatif. Mais au final, heu, je vois, hein, que ça voilà j’ai vu à force que, non, mais c’est pas grave, c’était pas Mais mine de rien sur le moment, heu, bah j’ai senti quand même que, heu, vraiment, heu, ça m’avait mis mon moral à 0 et que j’avais vraiment du mal à prendre du recul à ce moment-là. Et heu, bah c’est ça qui en fait m’inquiète. C’est que si jamais je me représente pour un autre concours ou que je me fais un petit défi personnel et qu’au final je n’y arrive pas même là en ce moment par exemple tu vois j’ai un truc particulièrement qui me m’embête et que j’arrive pas à faire et que je coince à fond. Et bah, en fait ça fait plusieurs jours que je coince dessus et j’arrive pas à à arriver à un bon résultat, et du coup ça me frustre. Et je sais que je devrais passer à un autre truc et le laisser de côté et que c’est pas grave et tout mais mine de rien tu vois ça me, quand même, met un petit coup. Et même si ce n’est pas autant que ce qu’il y avait eu pour le le concours, et bah, voilà mine de rien je sens que ça me freine quoi tu vois, au lieu de repartir directement sur un truc avec la motivation, heu, à fond. Là il faut que je mette du temps pour embrayer alors je sais pas trop comment réagir. Est-ce qu’il faut que c’est bon j’embraye tout de suite, que je me laisse un peu de temps? Tu vois je je sais pas trop.
Super. Oui. Mmh mh. Bah, en fait peut-être la 1re chose qui pourrait être bien, hein, si tu le souhaites, c'est peut-être qu'on qu'on décortique un petit peu ton ta dernière expérience. Heu, ce ce concours, heu, déjà tu as fini 4e, heu, c'est c'est, bon, c'est au pied du podium mais c'est quand même une bonne place, mais, il y avait combien de participants?
Mmh. Oh il y en avait, heu, c'est vrai qu'il y en avait je alors, là je sais pas combien il y en avait, mais il y en a eu plusieurs dizaines en tout cas. Enfin vraiment, heu, je pense au au moins, ouais, plus de, je sais pas, peut-être plus de 200 mais c'est vrai que je n'ai pas les s chiffres au précis tu vois, je je saurais trop dire, il y avait quand même beaucoup de participation tu vois? C'était sur les réseaux sociaux donc, heu, j'ai vu pas mal de trucs. Donc, heu, c’est vrai que, bon, s’il y a 200 personnes qui participent voire plus, être 4ème c'est vrai que c'est pas mal.
Et oui, du coup, tu te retrouves dans le top, peut-être, bah, dans le top, heu, 3-4 %, c'est c’est tu trouves pas ça déjà exceptionnel, top 3-4 %, heu, du du concours? Heu, du est-ce que tu arrives à à mettre ça en perspective et à ressentir, heu, la performance que tu as eue en fait?
Oui, non, mais ça, je suis je suis d’accord et puis même j’ai eu des retours positifs, heu, vis-à-vis de la communauté et des gens qui soutenaient et cetera. Mais je pense que j’avais mis la barre tellement haut, que j’avais mis tellement de de temps d’énergie que peut-être que je me suis vu trop beau aussi. Enfin, je sais pas, il y a peut-être un petit souci d’ego justement qui fait que que je voulais av arriver encore à un meilleur résultat ou alors que j’étais tellement fier de ce que j’avais réussi à pondre que que dans ma tête c’était il fallait que j’aie la 1re place quoi, parce que j’ai tellement galéré et j’ai tellement mis d’heures et de, enfin, voilà, d’efforts dans ce projet que j’aurais voulu récupérer la 1re place. Et du coup même si je sais que bon, ben, voilà, avec un regard extérieur, on peut se dire, heu: «non, mais c’est très, très bien déjà», enfin voilà. Moi c’est vrai que, heu, bah j’ai peut-être ce petit côté-là où j’aime gagner quand même, heu, j’aime, heu, arriver en 1er. Heu, c’est peut-être un peu de la fierté mal placée mais mine de rien ça m’a quand même atteint quoi. J’ai eu du mal à prép à passer à autre chose quoi. Et derrière, j voilà, le problème c’est que derrière je me suis quand même beaucoup remis en question. Je me suis dit vraiment voilà je je pensais du mal de moi, je <sucks teeth> voilà, j’ai vraiment eu du mal à me dire: «Non, non, mais t’inquiète, ce que t’as fait, c’est très bien». Ça m’a fait quand même vraiment comme un un revers quoi, hein.
Mmh. Mmh. OK. C’est tout à fait normal, mais, heu, regarde un petit peu la la chose en changeant un peu de perspective. C’est c je te propose de de faire ça juste juste là. Hem, OK, effectivement, ça t’a peut-être même blessé d’après ce que tu dis. On ne il y a quelque chose qui transpire un petit peu de de cet ordre là. Mais ça veut aussi dire que tu as le feu sacré en toi. Ça veut dire que tu es un compétiteur. La 4e place, la 3e, la 2e, elle ne t’intéresse pas apparemment. Hem, donc du coup c’est peut-être une bonne 1re expérience. Tu as vu comment ça fonctionnait. Tu as vu, heu, où étaient peut-être tes limitations actuelles. Tu as vu que tu étais quand même dans le top, heu, sur 200 personnes. Tu étais dans le top, top, top, top. Heu, peut-être que ça peut être un tremplin pour toi dans le sens où là, hem, il faut peut-être que simplement tu te laisses le temps de digérer cet é cet échec, prendre un peu du recul, parce que, heu tu tu en parles avec tellement de passion que c’est encore peut-être un peu trop frais et tout de suite tu pars sur un autre projet ou faire autre chose. Si tu as le choix, en tout cas c’est ce que je peux te proposer aujourd’hui. Si tu as le choix, ce nouveau projet, heu, de le laisser un peu de côté, heu, ou de ralentir dessus pour bien intérioriser ton échec, le temps que voilà tes émotions passent un petit peu. Peut-être que ça pourrait t’aider à justement faire redescendre ça, te remettre en mode compétiteur en se disant: «OK, c’est derrière, maintenant on attaque le prochain», qu’est-ce que tu en penses?
Mmh. Mmh mh. Mmh. Ouais, je pense que c’est, en effet, c’est sans doute une bonne idée, heu, de p d’éviter. Ouais, voilà d’aller changer, bah justement, changer les idées. Heu, de peut-être pas rester trop bah, de toute façon, il faut laisser un peu de temps au voilà, au temps au temps, heu, parce que c’est sûr que si bah vu comment je me sentais de toute façon je je me serais pas senti de ré-attaquer tout de suite. Et bon, bah, c’est bien c’est bien ce que j’ai fait, sauf que, bah, ce qui s’est passé c’est qu’il m’a fallu beaucoup de temps justement pour me remettre. Et heu et là bah, du coup c’est ça qui m’inquiète un petit peu quoi. C’est de me dire, heu: «attends, heu, là, si tu te reprends un revers comme ça, tu vas re-rester, heu, encore, heu, je sais pas combien de semaines sans faire du tout de 3D», par exemple. Heu, là c’est ça qui m qui me fait peur justement. Et hem et en fait, heu, voilà, comme moi j’ai un but professionnel à terme, puis je veux voilà je veux réussir à être professionnel d’ici 2 ans. C’est aussi pour ça que je me suis mis une pression comme ça, parce que je voulais vraiment réussir à en faire quelque chose. Donc, heu, peut-être que je me suis mis trop de pression aussi. Peut-être que, heu, ouais qu’il faut que j’arrive à me calmer un petit peu justement. Mais bon c’est vrai que déjà en effet laisser un petit peu de temps, heu, voir le positif aussi, ça c’est quand même une bonne idée aussi. Voir, heu voilà, plutôt que de regarder ce qui va pas, regarder ce qui va. C’est vrai qu’en plus je le fais tout à fait naturellement pour pleins d’autres choses, mais là plus spécifiquement pour ça, beh, non, c’est beaucoup plus difficile quoi, parce que ça me tient beaucoup à cœur.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Bien sûr, après ce qu’il faut peut-être, heu, ren dans le changement de perspective que je te proposais, ce qu’il faut peut-être voir, c’est que, heu, tu tu tu l’as dit, c’est tes propres mots, heu: «Je me suis jeté trop vite sur le sujet sur le projet d’après». Heu, même quelque part dans ton inconscient, tu tu connais presque déjà la réponse. Hem, tu as 2 ans, là tu viens d’exprimer que tu as 2 ans. 2 ans, c’est long, c’est loin, heu et et et ce feu sacré là, cette peur dont ta peur de de d’échouer à nouveau, heu, mais tu veux a avancer, heu, vraiment vite, vite, vite, vite, vite. Moi mon conseil en tout cas, hem, il faut pas que tu changes forcément cette mentalité-là. Hem, c’est ce qui fait que tu te bats autant. C’est tu l’as évoqué toi-même, que tu mets, des heures et des heures et des heures. Tu es heu enfin en tout cas tu as l’air d’être, heu, comme ça. C’est quelque chose qui t’anime et tu arrives pas à voir le positif sur ce dernier, hem, concours. Heu, peut-être que tu ne le verras pas forcément et qu’il faut que tu gardes un petit peu, heu, cette, heu, cette frustration. Alors des f des fois c’est mauvais, mais des fois ça peut être un un moteur. Des fois les sentiments négatifs peuvent être des moteurs. Peut-être que c’est le moteur dont tu as besoin pour aller mettre encore les efforts et te perfectionner pour justement le prochain concours, le prochain défi, la le prochain but que tu dois avoir. Et bah, hop, tu vas y arriver. La seule chose effectivement, c’est peut-être laisser un tout petit peu de temps, mais en gardant ce feu-là, en gardant un petit peu cette fro frustration contre toi, toute près, pour qu’à un moment, au moment de la libérer, tu dises: «non, là, je vais, s je vais vraiment envoyer des heures, je vais vraiment bosser, bosser, bosser». Peut-être que c’est ta personnalité la plus profonde et la combattre, c’est peut-être, heu, une mauvaise idée. Qu’est-ce que tu en penses?
Mmh. Mmh. Mmh. Mmh mh. Mmh. Ouais non, c’est vrai je pense que tu as raison. Enfin je suis pas ouais, oui, c’est vrai tu as raison, je suis pas triste, heu, d’être comme ça, justement d’avoir un peu cette frustration. Heu, c’est juste qu’il faut arriver à en faire quelque chose de positif et et en transformer ça en quelque chose de de combatif. Donc ça c’est vrai, merci beaucoup, heu, de me dire ça parce que bon ça me remonte un peu le moral. Hem, et que du coup oui c’est vrai qu’il faut juste que, heu, je réussis à à récupérer de la motivation. Et que j’arrive à pas trop me dénigrer aussi, mine de rien, quand j’échoue par rapport à à quelque chose que voilà j’avais envie de réussir ou même, bah, là p très récemment le problème que j’ai eu par exemple. C’est vrai que la pilule est un peu difficile à avaler parce que j’arrive pas à faire ce que je veux et du coup je dois passer à un autre projet pour ré-essayer parce que ça se trouve c’est quelque chose que j’ai fait dans le projet qui va pas, et cetera. Et heu, mais justement je me demandais est-ce que, heu, est-ce qu’il faut que je fasse quoi? Il faut que je réduise, heu, un peu en petites étapes peut-être? Que je me concentre justement sur certains aspects qui ont posé problème, là où j’ai vraiment galéré, pour justement réussir à derrière, pas ressentir cette frustration vis-à-vis de, bah, d’un échec particulier ou de quelque chose que j’ai pas réussi à faire?
Et oui. Bah, ce que ce que je con te conseillerais en tout cas, c’est, heu, regarder ce qui toi selon toi, a le moins fonctionné ou le peut-être le retour des juges. Hem, travailler ces points-là comme ça au moins, c’est fait, c’est parti, et la prochaine fois il y aura pas ces e ces erreurs-là ou ces imprécisions-là. Plus tu vas en corriger, plus en fait ton niveau va monter, heu, drastiquement. Il va falloir, heu, comme beaucoup de professionnels, que tu ailles, heu, comme, heu, ça se dit un petit peu, au contact, et bah, là tu as eu cet échec-là. Peut-être que la prochaine fois tu seras que 2ème et et et ça sera bien peut-être. Et du coup en fait tu vas monter, et puis tu as tu as le temps quand même. Tu as le temps. 2 ans! 2 ans, c’est loin, loin, loin. Multiplie ces expériences, elles ont l’air de te motiver. Tu en parles, te il y a de la passion. Il y a ça ça ravive quand même et ça maintient quand même cette flamme que tu as pour pour te professionnaliser dans la 3D. Va, heu, va faire des concours, continue, continue. Ça v ça va tu vas y arriver, du moment qu’effectivement tu gères bien, à mon sens, heu, les retours et que tu travailles sur les erreurs que tu as pu faire, bien sûr!
Mmh. OK. Mmh. OK d'accord ouais, bah, écoute, heu, je note, heu, tous ces petits conseils précieusement dans un petit carnet. Je vais essayer de, bien tous les appliquer. Je te remercie pour, heu, tous tes mots de soutien. Ça me fait ça me fait vraiment du bien. Donc, heu, merci encore, heu, pour ton oreille, heu, attentive. Franchement, c'était top.
Mais ne t'inquiète pas et tu vas y arriver, j'en suis sûr!